آآ بُص أنت في الأول كده أصلًا آآ لازم تحدد ميزانيتك، آآ مثلًا أنت دخلك الشهري، آآ رقم معيّن، لازم تبقى أول ما تقبض ال الرقم ده تروح مطلع منه الجزء بتاع آآ مصاريف بيتك، مثلًا بقى كهربا ومَيّة ونور وأكل وشرب والكلام ده أكيد أنت بتبقى حاسبه كويس، ده بتطلّعه، ماشي، بتطلّع منه مصاريفك الشخصية بقى لو أنت عندك عربية أو أنت بتحب مثلًا ت تخرج تقعد في حتة مع صحابك أو حاجة ش أ أ حاجة شبه كده، ده كمان بتطلعه، بتطلع جزء لو أنت هتدخره مثلًا بتطلعه وهيتبق هيتبقى لك جزء كده، الجزء ده هو بس اللي أنت مسموح لك بيه خلال الشهر تصرفه زي ما أنت عايز، آآ، آآ الجزء ده بقى ده بقى تصرفه في خصومات تصرفه في غير خصومات أو تصرفه في أي حاجة، بس مجرد ما الجزء ده يخلص أنت تحاول بقدر الإمكان إن أنت ما خلاص ما تجيش جنب الحاجة التانية دي نهائي و واللي هيساعدك في كده ع عامةً إن أنت ما تستخدمش الvisa بتاعتك. أنت حاول بقدر الإمكان تبقى ماشي دايمًا بفلوس كاش لأن فكرة إن أنت بتدفع حاجة بفلوس كاش، بإيدك كده، أنت فعلًا بتحس بقيمتها أكتر آه أكتر من من في على مكنة كده، أنت بتحس إن أنت ما دفعتش حاجة، بتحس إن الموضوع عادي وبتتفاجأ آخر الشهر إن أنت معاكش فلوس في الvisa، فبرضه ممكن تخلّي معاك فلوس كاش يعني.
آه، أيوه آه. طبعًا. إمم. تمام. ما قربش من الباقيين، إمم. تمام. باحس بقيمة الفلوس، آه، ف دي حقيقة ده إحس إحساس حقيقي فعلًا بيوصل لي. بالضبط.